Hallo, <sniffs> du, ich hätte mal ein kleines Problem, also, kn kein Problem, aber eher so 'n so 'n so 'ne Situation, wo ich gerne deinen deinen Rat bräuchte. Und zwar, ähm, bin ich vor ungefähr 16, 17 Jahren jetzt in die Staaten umgezogen und, ähm, meine alten Freunde und und die ganzen Freundschaften, die ich natürlich über über mein ganzes Leben jetzt aufge äh, äh, g geführt habe und aufgebaut habe, ähm, die fühlen sich so 'n bisschen fremd an, um ganz ehrlich zu sein. Also, man ist man da ist man natürlich noch in Kontakt, also, über WhatsApp oder oder Facebook und die ganzen anderen Social-Media-Seiten, aber das fühlt sich nicht mehr so an, wie wie es früher mal war. So glaubst du, das l liegt's nur an mir oder oder ist da wirklich etwas dahinter oder kann man da irgendetwas machen, dass dass sich das wieder wieder quasi normal anfühlt?
<sniffs> Mhm. Mhm. Oh, das tut mir natürlich erstmal leid zu hören, dass du Probleme hast, die Freundschaft, sage ich mal aufrechtzuerhalten, oder dass sie sich wieder so 'n bisschen wärmer und näher sich anfühlt. Wie fühlst du oder wie empfindest du denn überhaupt, dass es sich denn überhaupt so fremd anfühlt? Gibt's da irgendwie so bestimmte Gefühle, die du fühlst? Zum Beispiel irgendwie sowas wie Einsamkeit oder dass du dich ausgeschlossen fühlst?
Mhm. Ja, also also, von der Einsamkeit her würde ich schon sagen, weil man ja mit dem also, ich ich suche ähm, nehme jetzt mal ein Beispiel vor. Mein mein bester Freund, ähm, mit dem waren wir m k m k quasi immer zusammen, ja, und bin bin bin auch in seinem Haus sozusagen ho aufgewachsen und, ähm, seine Eltern sind quasi meine meine Zweiteltern. Und heutzutage ist es ja so, da hört man jetzt nur noch von Weihnachten zu Weihnachten oder von Neujahr zu Neujahr und dann ab und zu mal zum Geburtstag, wenn er es mal nicht vergisst, und, ähm, da fühlt man sich schon 'n bisschen bisschen einsamer und wenn man mal spricht, dann ist das wirklich ziemlich oberflächlich: „Also, ja, wie geht's dir?“ „Gut.“ „Und wie ist die Arbeit?“ „Klasse.“ „Und das Wetter?” Und n da hört das Gespräch ja dann auch schon auf also, da fühlt man sich schon 'n bisschen distanziert, bisschen ausgeschlossen und, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das an mir liegt oder ob das vielleicht an der Situation liegt, dass man schon, ähm, qu <chuckles> Sch Sprichwörtlich auch au auseinanderlebt, ähm, ja, das das beschäfti beschäftigt mich schon 'n bisschen.
Mhm. <snorts> Mhm. Hm. Genau. Mhm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich schwer, das auch mal zu verarbeiten, wenn du früher so feste Freundschaften mit der Person hattest und jetzt mittlerweile sich so 'n bisschen auseinandergelebt hat und dadurch ja auch du gewissenhaft irgendwelche Einsamkeit oder auch ausgeschlossen oder so 'n Fremdgefühl dann auch entstanden hast. Und vielleicht könntest du ja einfach mal noch mal über die Freundschaft nachdenken, was denn überhaupt diese Freundschaft so fremd macht. Ob's jetzt irgendwie der wenige oder rege Kontakt ist mit der Person oder ob man sich auch möglicherweise irgendwie verändert hat, dass man andere Ziele hat, andere Gedankenweisen, weil das könnte zum Beispiel auch sein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob ihr einfach nicht mehr, sage ich mal, das passende Puzzlestück zueinander seid?
Mhm. Genau. Mhm. Ja, genau. N Ne, äh, also also, da da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber das Interessante ist ja, sobald wir mal kurz reden also, w w wenn wir reden, dann ist es wirklich kurz, so 10, 15 Minuten und das war's dann auch schon, da da da f da fühlt man die, ähm, die Lücke ja gar nicht das ist ja das Problem. Da da steigt man sofort ins Gespräch ein, als ob man sich gestern schon wieder gesehen hätte. Und da ist man sofort auf dem gleichen Nenner, aber die Zeit zwischendurch also, die Zeit zwischen den den Anrufen, zwischen den Calls oder Texten, da da da fühlt man sich so 'n bisschen, ähm, unsicher oder i ich ich persönlich fühle mich da jetzt unsicher. Ich weiß nicht, wie wie er sich da jetzt fühlt. Ähm, ob ob ob der das genauso sieht oder nicht, aber, ähm, persönlich ist's ja wirklich so, die also also, er hat Kinder, ich habe Kinder und da da lebt man sich auseinander. Das ist ja nicht das Problem. Aber da stelle ich mir auch die Frage: „W w wäre das denn jetzt auch so, wenn ich noch in Deutschland leben würde?“ Also, dann oder ist ist ist die Distanz wirklich ähm, fügt die da auf jeden Fall noch mehr zu der Situation bei, also, das ist das ist so die F Frage auch. Und was kann was kann ich denn auch tun, also, um da auch die Gespräche 'n bisschen weiter anzufördern n das guck soll ja auch nicht nur von meiner Seite her so kommen. Man erwartet ja auch, dass dass er auch mal so diesen ähm, diesen Ansporn hat, m mich anzuschreiben oder mich anzurufen. Das fehlt ja dann auch 'n bisschen.
Okay, ja. Mhm. Mhm. Okay. Ja, verständlich. Mhm. Ah, okay. Also, das bedeutet, hm, dass quasi eure Freundschaft immer noch so relativ sehr positiv und sogar sehr bindend ist ist es nur die Zeit dazwischen, die das so etwas einsamer und ausgeschlossener gestaltet, und wie du ja schon erwähnt hattest, ist es natürlich auch 'n großer Faktor, wenn beide Menschen dann auch 'ne Familie haben und quasi noch so andere Punkte im Leben haben, die sehr viel Aufmerksamkeit benötigen. Hm, aber ich würde einfach mal m auch, weil du meintest, du möchtest du fragst dich selber, ob die Freundschaft auch zum Beispiel, wenn man nicht so weit voneinander entfernt sein wäre äh, ob die auch so, sage ich mal, brüchig wäre und dieses Gefühl von Einsamkeit hochkommen würde. Dann überlege dir doch mal selber, was für 'ne Art von Mensch du bist, also, ob du eher jemand bist, der tiefere Gespräche mag, oder eher so dieses Lockere mit dem Smalltalk oder einfach so das Praktische, dass ihr euch einfach mal trefft und dadurch irgendwas sich entwickelt hat, so welche Art von Freundschaft war das denn?
Mhm. Genau. Genau. Richtig. Mhm. Och, also, wir waren in der gleichen Klasse seit der seit der seit dem 6. Schuljahr. Ähm, waren quasi im gleichen Fußballverein, ähm, haben <snorts> alles zusammen gemacht. Selbst im im im Jahr-Abibuch, dann, äh, w wo man dann so 'n Profil hatte al für jeden Student, dann dann bei bei bei meinem Profil, dass ich äh, dass er mein bester Freund ist, und bei seinem Profil, dass ich sein bester Freund also, wenn du einen erwähnt hast, musst du musstest du den anderen auch erwähnen. Ähm, also, ziemlich unzertrennlich und jetzt natürlich von der von der Arbeit her bin ich jetzt hier in die Staaten, äh, rü rübergezogen und, ähm, dann wurden <snorts> quasi auseinandergerissen und am Anfang ging das ja ganz normal an aber jetzt so mittlerweile f fühlt man sich schon, ähm, allein, obwohl man nicht alleine ist. Also, ich habe ja meine Familie hier in meine meinen, hm, quasi, na ja, neuen Freunde, aber so die alten die alten Connections, die alten Verbindungen, die die die lassen so langsam los. Also, so fühlt sich das 'n bisschen an.
Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Aber die sind immer noch für dich wichtig.
Auf jeden Fall. Also, das das kann da da das ist ja meine Kindheit, ne, da bin ich ja mit ihm quasi, äh, aufgewachsen und wir sind auch gemeinsam in den Urlaub und, ähm, sind da auch schon durch dick und dünn, und das das kann man ja nicht vergessen, ähm, soll man auch nicht vergessen. Das ist ja so quasi die Wurzel der einer einer einer Person, die die Kindheit, aber die Wurzeln, die lassen so bisschen nach und und das fühlt sich 'n bisschen traurig an.
Mhm. Ja. Ja, verständlich. Ich meine, ähm, äh, man könnte ja auch sagen, ähm, dass man einmal schon mal zusammengewachsen ist und dann für's restliche Leben möglicherweise dann zusammengewachsen ist. Daher ist sicherlich das Gefühl, was auch vielen anderen so geht, wenn sie irgendwohin reisen und dort, sage ich m sa so die die Heimatgefühle hochkommen der alten Freundschaften, weil's einfach schöne alte Zeiten waren, die auch einen selber pa charaktelis charakteristisch geprägt haben. Ähm, du könntest einfach mal überlegen, weil du ja schon angesprochen hattest, dass eher so das Problem besteht, dass zwischen den Nachrichten und zwischen den Telefonaten zum Beispiel, dass es da irgendwie einsam und irgendwie ausgeschlossen fühlt. Vielleicht, äh, könntet ihr ja auch einfach mal überlegen, ob man sich v nach den ganzen Jahren nochmal treffen könnte. Irgendwie so 'n kleinen, sage ich mal, wie so 'n Gastauftritt im fremden Land zu machen, einfach mal vorbeikommen oder einfach mal auch nochmal die eigenen Familien, sage ich mal, besichtigen. Wäre das denn eigentlich 'ne m Option für dich?
Mhm. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Äh, das wäre schon 'ne Möglichkeit auf jeden Fall, ähm, aber finanziell wäre das dann natürlich auch 'n bisschen, ähm, schwieriger, weil ja die Flugkosten bisschen ähm, 'n bisschen teurer sind, aber ansonsten mag ich die Idee auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, vielleicht bei dem nächsten Gespräch w w wäre das auch 'n bisschen wichtig für mich, dass ich das auch offen offen und ehrlich mit ihm jetzt auch a anspreche, also, so wie ich es jetzt fühle und und vielleicht vielleicht sieht er das ja auch so.
Ja, verständlich. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich gut, dass du das so selber reflektiert hast, weil es wäre auf jeden Fall 'ne persönliche Empfehlung, auch darüber mal zu reden. Arbeite da am besten mit irgendwelchen Ich Botschaften mit deinem Freund, dass du dort einmal noch mal preisgibst, wie du dich dann eigentlich fühlst und möglicherweise könnt ihr so das Problem aus der Welt schaffen, ohne direkt irgendwie jemand anderen, sage ich mal auch in dis die Distanz zu drängen und, dass ihr wenigstens gemeinsam die Möglichkeit habt, irgendwie auch mal euch gegenseitig zu besichtigen. Das wäre ja auch zum Beispiel 'ne Idee oder so 'n gemeinsamer Urlaub. Das wäre auch zum Beispiel 'ne ganz entspannte Idee. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch gegenseitig, sage ich mal, keinen Druck ausübt und ihr immer noch d so wie du schon erzählt hast, reflektiert gegenüber euch steht und einfach mal darüber nachdenkt, was denn eigentlich die eigenen Gefühle sind die eigenen Gedanken zueinander und was man denn eigentlich zueinander, s sage ich mal fühlt und was denn eigentlich diese Freundschaft ausmacht und vielleicht könntest du ja auch einfach mal so 'ne kleine Notiz, sage ich mal, hm, schreiben, was denn eigentlich dir wichtig ist an dieser Freundschaft und dann tauscht dir die einfach mal aus. Wäre das mal 'ne Option?
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, du hast schon recht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, das das sind auf jeden Fall klasse Tipps. Ähm, mache ich, mache ich auf jeden Fall auch beim beim beim nächsten Gespräch oder sogar das vor auch, ähm, sonst das fühlt sich ja so 'n bisschen abgesprochen an mit den mit den ganzen Zeitpunkten, wann man redet, also, ähm, vielleicht mache ich das sogar nach diesem nach diesem Gespräch, um ganz ehrlich zu sein, damit da auch nicht zu viel Zeit verloren geht.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Probiere das auf jeden Fall mal aus und versuche einfach mal so deine Gefühle und auch Gedanken einfach mal s genauso preiszugeben, ohne ganz so viel darüber nachzudenken, was denn eigentlich daraus werden könnte, weil aus vielen Möglichkeiten kann natürlich auch, ähm, sage ich mal, vieles entstehen wie aus 'ner Mücke, dann auf einmal 'n Elefanten und vielleicht bel wiederbelebt sich ja auch irgendwie die Freundschaft. Also, versuche das auf jeden Fall und, äh, sprich mal mit deinem Freund.
Mhm. Genau. <chuckles> Du sagst es. Genau, genau. Mache ich, mache ich. Danke, dass du mir da zugehört hast und mir die ganzen klasse Tipps gegeben hast.
Ach, immer wieder gerne.
Alles klar. Bis später.